Да, я бы сказал, не очень много хорошего. Мы там двигаемся, я бы сказал, с этой виртуальной реальностью к какой-то такой антиутопии. Там фильмы, допустим, "Первому игроку приготовиться", похожее что-то будет. "Оазис" сформируется, и все будут как бы, э, не выходить из виртуальной реальности. Я бы не хотел, чтобы такое настало.
Да, да. Мгм. М. Но ведь, эм, наверняка ты находишь какие-то н ценности, э, помимо этого ощущения дискомфорта, да, от того, что долго ни с кем вживую не общаешься. Но, не знаю, ну, скажем, ну, девушку в кафе водить там или ф в кино с ней сходить. Это же, м, это, так сказать, это же реальная жизнь, да, в эту потребность и необходимость, и никак не заменишь онлайн-общением, верно?
Ну да. А, ну конечно, я всё-таки нахожу, ну то есть я н ни не только от негатива какого-то иду общаться с ними, но и от позитива. То есть я испытываю кик какое-то определённое удовлетворение от общения. Мне вот нравится то, что я могу с кем-то в жизни что-то обсудить. Там, а, м, часто, кстати, есть какие-то разговоры, которые я бы только там проводил в жизни, то есть какие-то серьёзные, допустим, беседы, когда вот человеку нужно посмотреть в глаза по поводу каких-то вещей. И я бы сказал то, что да, это по, э, и интернету было бы не то. То есть, м, как бы я бы не достиг там, э, согласия, какого-то определенного решения, потому что в интернете это бы, мне кажется, как-то замялось. И в интернете всегда там очень легко убежать. То есть просто можно отключиться и всё, как бы, разговор окончен. А в жизни это, это иначе. Да, в жизни так просто это не получится. Ну и, естественно, я люблю там гулять с друзьями, люблю какие какой-то отдых активный там, например, на природе. Я даже иногда провожу социальный детокс. То есть, чтобы не так быть сильно в онлайне, я могу поехать с кем-то в м, в отпуск, ну, на уикенд, допустим, без телефона.
Мгм. Так. Ага ага, да да, это важно. Да. Мгм. Так. Ну да, да, да, улучать в от сложного разговора, как бы, вот, да? М, мгм. Мгм. А. Так. Ага. И скажи, пожалуйста, вот это это это очень интересно, детокс. Да? Немногие, э, решаются на такое. Очевидно, вот это вот, э, м, э, вынужденное долгое сидение, эм, так сказать, в онлайне, да? И сокращение до минимума контактов офлайн, э, привело к тому, что ты почувствовал необходимость такого периодического детокса?

Ну, есть такое, потому что всё-таки, а вот в моём поколении, я бы сказал, очень много людей, они как-то больше, м, закрываются в себе. Вот я знаю много, допустим, у меня друзей, которые не то что я, а более, скажем так, экстремально, а, з а стали играть там в игры компьютерные, сидеть дома и вообще на улицу не выходят, даже уже когда пандемия закончилась. А, и по этой как бы причине, м, мне кажется, то, что, а, это далеко не так, как было раньше. То есть раньше это были буквально там единичные случаи. Этих людей там общественно осуждали, то, что они сидят дома соответственно. А сейчас это стало, ну, практически нормой. То есть таких про э, людей, ну, процент от населения, я бы сказал, которые редко выходят на улицу. А, и они даже нашли для себя там много способов, как поддерживать, а, имитацию, скажем так, живого общения. То есть сейчас, к примеру, популярна очень виртуальная реальность. То есть, а, у них есть шлемы виртуальной реальности, да, в которы в которых они играют там в какие-то игры социальные, где они могут общаться с людьми и там жестикулировать как-то, выражать какие-то эмоции, и, соответственно, им даже не нужно для этого выходить на улицу.
Мгм. Ага. Верно, да. Мгм. Да. Имитация? Да и всё более популярно, да. Мгм. Ага. Ну, то есть, казалось бы, такие вот, э, социальные игры, да, должны бы приучить молодых людей общаться вживую, а оказалось наоборот: не только не приучает, но еще больше отвращают, да.
Да, они заменяют как бы живое.
Так так, что же тогда можно считать реальной жизнью?
Ну, м, реальной жизнью всё-таки можно считать, а, мне кажется, общение вот именно когда ты человека видишь, там можешь потрогать, там пожать руку. То есть я б даже не сказал, что видеозвонки- это реальная жизнь или звонки по телефону- это реальная жизнь, потому что, а Да, это тоже такая виртуальная реальность. Конечно, видеозвонки- это самое лучшее из всего этого, потому что там ты человека видишь и тоже его эмоции видишь, соответственно, но пожать руку не можешь. Поэтому Да, да. Поэтому как бы нь не проходит тест она полностью. Хотя, кстати, а е есть у меня определенные друзья, энтузиасты, которые даже в виртуальной реальности могли руку пожать. Там они с сооружали специальные перчатки, которые имеют на себе специальные такие ограничители, моторчики, которые не не дают им полностью сжать пальцы, соответственно, в сот вс в зависимости от того, какой объект они пытаются потрогать. И они создают иллюзию вот того, что они что-то держат в руках, и они так даже пожимали руки в ж в виртуальной реальности.
Мгм, мгм. Или виртуальная реальность, да. Мгм, чем чем, как бы, в объеме, в об в объеме, как бы, видишь, да. Да. Есть такое, да. Мгм, мгм. М-да, да. Работы в этом направлении ведут довольно быстро, и появляется всё больше приспособ, которые имитируют не только, э, тактильные ощущения, но, вроде бы, даже и обонятельные какие-то. Ну, то есть это становится всё более более похоже на реальность. И, м, судя по всему, в этом не так уж много хорошего.
Ну да.